Não. Isso aí, hum.
Né? Mesmo se você quisesse educar essa pessoa com uma outra visão, provavelmente a ceia de Natal não é o melhor momento, né?
Uhum. Verdade.
Então, talvez a melhor forma de você se livrar de uma saia justa seja figi fingir loucura junto com eles. <laughs>
Hum, entendi, entendi.
Uhum. Certo. Como é que como é que seus pais fazem no geral, como é o método de diplomacia que você vê eles fazendo?
Olha, muitas vezes eu nem fico perto, que eu já olho pra minha mãe assim, olho para o meu pai, aí eles olham pra mim com aquela cara de fica quieto. <laughs> Mas assim, sabe? Simplesmente assim eu percebo que eles: "Uau, nossa!", e de verd eles dão corda, a pessoa vai e, assim, eles falam: "Ah, você dá corda pra eles se enforcarem.", eu falei: "Nossa, mas como assim?". Eles falaram: "Não, porque eles vão falando e depois você usa o que eles falaram contra eles, assim." "Não, mas você não tinha falado tal coisa?" "Não foi, você não falou que fulano tinha feito tal coisa? Não, não, abafa o caso". <laughs> Então eles são mais profissionais nisso que eu, na verdade. Eu sou mais estagiário nessa parte de relações públicas. <laughs>
<laughs> <laughs> Uhum. <laughs> <laughs> Hum. <laughs> Você é mirim. É verdade. Você é júnior mesmo, porque eles estão usando a melhor diplomacia possível ainda com o twist de voltar o veneno para o para o que a pessoa que tentou envenenar, né. Então, sensacional. Mas é, brincadeiras à parte, é melhor você não se sentir, eh, pessoalmente afetado por essas coisas, porque é isso que a gente tá falando, é muito difícil você mudar a opinião de alguém, ainda mais numa reunião de família, né.
Isso. Sim. Mas eu sinto sim.